Dia responnya baik, tapi ujung-ujungnya tetap kekeh. <laughs>
<laughs> Tetap sama aja ya.
Nggak, ujungnya responnya maksudnya gini, mungkin karena nadaku juga bicaranya baik, tenang, eee, gitu ya, jadi dia juga responnya sama gitu, tenang. Tapi tetap aja, eee, ujung-ujungnya, tetap, eee, bersikeras bahwa, apa yang dia berikan ke cucunya, eee, atau ke anakku artinya, buat dia itu adalah sesuatu yang baik, gitu. Jadi ya heeh, ya memang sih kadang-kadang dia setuju, tapi banyak, eee, tapinya gitu. Iya, aku setuju, iya kan? "Iya, Mama setuju sih, tapi kalau Mama gini gini gini gini" iya, gitu, jadi kayak, eee, "Sebenarnya setuju apa enggak nih?" gitu kan.
Oke kebayang sih. <chuckles> ya. Tapi. <chuckles> <chuckles> Oke bingung juga ya lama-lama ya. <laughs>
Heeh, tapi merasa, tapi aku merasa, eee, ya udahlah, yang penting aku udah sampaikan, bahwa aku tidak suka kalau batasan itu dilanggar, gitu. Jadi, eee, ke depannya ibuku tuh tahu, "Oh, ini batasan yang anakku enggak mau, eee, tidak tidak mau anakku, tidak suka ketika dilanggar," gitu. Jadi mungkin ke depannya dia akan lebih berhati-hati walaupun ya dilakuin juga, gitu.
Ya. Benar banget. Oke, te. Oh, iya. <chuckles> Tapi aku penasaran nih, Kak, eee, gimana sih cara ibu Kakak tuh, pas Kakak kecil tuh, mendidik Kakak, gitu Kak? Apakah, eee, selonggar itu dengan, eee, kalau dibandingkan dengan Ibu Kakak pas, eee, menangani cucunya atau mendidik mendidik cucunya gitu? Apa, e atau sebenarnya, eee, strict-strict juga pas jaman dulu gitu, Kak?
Ya. Heeh. Iya iya dong, strict banget, justru lebih strict mendidik aku sebagai anaknya, iya, b benar jadi kayak, yah gimana sih boomers ya, gitu. Generasi boomers itu, eee, gimana ca ya kita tahu state-nya kayak apa kan, salah dikit sabet sabuk, eee, apa, eee, salah dikit kita disuruh tidur di luar, gitu. Kalau sekarang kan mana mana ada orang tua yang kayak gitu, gitu. Nah, pernah kok aku pertanyakan juga ke beliau gitu, "Kenapa sih dulu aku, eee, sama aku, Mama keras? Tapi kenapa kok sama cucunya enggak? Padahal kan sama-sama aja, sama-sama anak-anak, kan sama-sama kita didik nih," gitu. Nah, tahu enggak jawabannya apa? Nah, jawab ya, jawabannya adalah dia bilang gini, "Suatu saat nanti kamu akan merasakan ketika kamu jadi, kakek dan nenek. Kamu akan merasakan rasa sayang yang berbeda terhadap cucumu at
<laughs> Oh, gitu. Oke. <laughs> Betul. Iya, setuju setuju. Gimana tuh Kak, penasaran juga nih. <chuckles>
dibanding terhadap anakmu sendiri," gitu. Dia bilangnya gitu. Beda deh pasti. Dan ada gini, dia yang, eee yang bikin aku, "Oh iya, iya juga ya," itu, ini, dia bilang, "Ada momen-momen di mana aku pengen benerin caraku mendidik kamu."
Oh, gitu. Oke oke.